À, vậy à? Ừm. <laughs> Vậy thì cái nếu mà có h hướng dẫn viên du lịch mà lại còn là người bản địa như thế thì quá là thích rồi ha. Vậy thì đã bao giờ bạn đã được, ờ, cái lần đi Huế nào sau mà bạn đã gặp lại anh ấy chưa?
Không phải lo luôn. Thực ra thì là mình cũng, ơ, sau lần đấy mình cũng chưa đi Huế lại, nhưng mà sắp tới đây, cuối tháng 11 thì mình cũng sẽ vào Huế một chuyến, thì chắc là mình cũng sẽ gặp lại, quay lại quán để ăn, còn cái việc mà gặp lại anh ấy hay không thì cũng, ơ, hữu duyên, nếu như mà có duyên thì sẽ gặp lại thôi.
Ừm, vậy à? Ừm. À! <laughs> Mình hiểu. <laughs> Đúng rồi. Mình cũng mong là hai bạn có thể gặp lại được nhau tại vì nhưng mà với những cái mối quan hệ mà vì tự nhiên là, ờ, mình có duyên gặp được được như thế á, thì nó cũng là những cái mối quan hệ khá là, ờ, hay và c cũng khá là đáng quý á. Ừm, vậy thì lúc mà bạn nói chuyện với anh ấy á thì bạn có cảm giác như thế nào? Có, ờ, cảm giác, ơ, kiểu, thoải mái, vui vẻ hay là như thế nào vậy?
Thực ra thì, kiểu về cái ấn tượng mà anh ấy mang lại cho mình ấy, thì cái không gian, cái cảm giác lúc mà nói chuyện cả hai rất là thoải mái với nhau. Nhưng mà có một chút là, kiểu, anh ấy là người Huế ấy, xong rồi hồi trước anh ấy sống ở Sài Gòn, thế nên là cái giọng của anh ấy mình là người Bắc, thế nên là cái giọng của anh ấy nghe hơi khó nghe một chút. Mà anh ấy nói lại còn nhanh nữa chứ, thế xong rồi anh ấy mình phải cố căng tai ra để nghe, còn những cái đoạn nào mà mình nghe không ra thì mình cứ "Vâng ạ, vâng ạ" thôi, chứ mình cũng không nghe rõ cái đoạn đấy anh ấy nói gì nữa. Thì chắc mình nghĩ đấy là một cái rào cản duy nhất thôi khi mà bọn mình nói chuyện.
Ừm. À, vậy à? Ừm. <laughs> <laughs> Mình hiểu. Ừm. <laughs> Ờ hả? <laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu. Ờ, vậy thì thật ra rào cản về ngôn <laughs> về về ngôn ngữ ha. Mặc dù cùng là người Việt Nam nhưng vẫn có rào cản về ngôn ngữ, ừm, mình hiểu rồi. Ờ, vậy thì lúc đó thì ngoài nói chuyện về Huế hay là về những cái chuyện chụp ảnh á thì bạn còn có câu chuyện gì khác không?

Đúng rồi, thì thực ra thì mình, ờ, biết đến quán anh ấy cũng nhờ một cái comment của một chị ở trên Facebook. Đúng rồi, chứ cũng không phải là anh ấy lên bài chạy truyền thông hay gì đấy. Hồi trước thì mình tìm ăn cũng thế, cả hai lần cũng đều nhờ vào một cái comment của ai đó ở trên Facebook hoặc là TikTok khiến mình tìm thấy ấy.
Ừm. À, thế à? Ôi, ừm. Ừm. À! <laughs> Vậy, à, à, vậy là cái lần đầu tiên mà bạn đi ăn cũng là nhờ cái comment đấy và lần thứ hai cũng là nhờ comment đấy, đúng không?
Đúng rồi, thế nên là cái việc mà
Ừm, vậy là cũng là có duyên với quán đấy chứ.
<laughs> Cũng cũng cũng có may là mình cũng đã từng ăn đấy rồi và thấy đúng là đồ ăn ngon thật cả hai lần thì đồ ăn đều ngon, mặc dù là giá nhỉnh hơn giá thị trường một chút nhưng mà thì mình thấy khá là xứng đáng với cái giá tiền ấy. Hoặc là do mình đi mang cái tâm thế là người đi du lịch ấy, thế nên là mình
Ừm, ừm, ừm. À! Vậy à? Ừm, nhưng mà đối <laughs> Thì nó cũng phải giá du lịch, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là với với một nhà hàng mà thức ăn ngon được như thế thì chắc nó đã chiếm đến 90% thành công của nhà hàng mất rồi ấy, đấy.
Đúng rồi, <laughs> nên mình thấy cũng ừm. Đúng rồi, thì bên cạnh mà cái việc mà đồ ăn ngon thì kể cả nhân viên hay là anh ấy trưởng quán cũng đều rất là nhiệt tình với mọi người ấy. Thậm chí nha, sau khi anh ấy biết là bọn mình là nhân vi à, là khách cũ ấy đến ăn ấy, anh ấy còn mời bọn mình hôm sau, trưa hôm sau quay lại ăn cơm nha. Anh ấy còn sáng hôm đấy anh ấy còn đi chợ.
Ừm. Ừm. À! Ồ! Ừm. <laughs> Ôi! Thật là rất là thân thiện ha! Ừm.
Đúng rồi, anh ấy đi chợ, anh ấy mua đồ để mà anh ấy nấu cơm nhờ cô làm bếp nấu cơm trưa cho bọn mình ấy.
Ôi! Ừm.

Thực ra thì mình nói chuyện với anh ấy cũng nói chuyện khá là nhiều ấy, bởi vì là sau khi bọn mình, ờ, đi Huế về thì bọn mình cũng có nhắn tin với nhau, cũng có nói chuyện thì, à, cũng, a, chia sẻ là đúng rồi. Thì cũng chia sẻ là hồi, à, trước thì trước khi mở quán ở Huế thì anh ấy làm gì nè, rồi, à, tại sao anh ấy lại, à, từ Sài Gòn anh ấy lại quay lại Huế để mà sống tại đó, quyết định sống tại đó, lý do nào mà anh ấy sống tại đấy. Rồi, <smacks lips> cũng chia sẻ những câu chuyện về gia đình, những câu chuyện mà xung quanh bản thân của hai đứa.
Ừm, vậy à? À, OK. À, vẫn là giữ liên lạc ha? Ừm. À, vậy à? À. Ừm. Ừm, thú vị ghê đó. Ừm, vậy thì bạn có thể kể được cái cái câu chuyện của anh ấy mà bạn đã kể ừm, anh ấy đã kể cho bạn được không?
Thực ra thì hồi trước là anh ấy cũng đã làm ở trong, ơ, Sài Gòn thì là làm tại ờ, nói chung là làm về ngành F&B cũng là về, ờ, thực phẩm rồi đúng rồi, đồ ăn rồi, thế nên là anh ấy cũng có kinh nghiệm trong cái việc làm ở Huế. Tuy nhiên thì là hồi đó chuỗi nhà hàng mà anh ấy làm bị, à, phá sản, thế nên là anh ấy cũng, a, sau rồi đợt đấy cũng đúng đợt Covid, nên anh ấy cũng đã lựa chọn quyết định ờ, đúng rồi, anh ấy cũng đã lựa chọn quyết định quay lại Huế rồi ở lại Huế thôi. Rồi sau khi ở lại Huế qua cái dịp Covid thì anh ấy cảm thấy là mình nên ở lại đây luôn, cảm thấy là con người ở Huế nó nhẹ nhàng, xong rồi mọi thứ đều rất là tuyệt, mình cũng công nhận điều đó bởi vì là mình đã đi Huế rất nhiều lần rồi.
Ừm. À, OK, cũng là về thức a, thực phẩm, ừm. À, ôi! Ừm. Có vẻ là cũng khá là mông lung ha, ừm. À. Ừm, mình hiểu. Ừm, nó cũng là quê hương của anh ấy, đúng không?